Van a hablar sobre todo con su mamá, que es la que, eh, es la que, pues, más batalla con ellos, es la que más tiempo le dedica, sacrifica muchas cosas por ellos. Obviamente, pues, m mínimo que le cuenten sus cosas, ¿verdad? Algo, un comentario, no sé. No sucedió, no sucedió, no sucedió, y así nos la pasamos <chuckles> días hasta que obviamente, pues, ya nada más esperé la señal. <laughs> Cuando ella dijo: "Listo, este es el punto más flexible de de este momento, ni modo, lo siento mucho", así les dijo a los niños: "Lo siento mucho".
Claro. Claro. Sí. Okey. Sí. O sea
Pero, pues, me llamó por mi nombre, me dijo: "Ni modo, ponle candado a la electricidad para el módem. En este momento no va a haber Internet ni para ellos ni para nosotros", ese fue el problema Sí, claro. <chuckles>
Ni para nadie, claro. Claro, sí, porque finalmente lo estás quitando para todos, tiene que ser algo parejo, ¿no?
Exacto. <chuckles> Entonces la complicación fue para todas para todos en en la casa. Que hicim
Porque Sí. Pero, bueno, está bien, ¿no? Finalmente, es no solamente es ellos, sino somos todos, y si la idea es que convivamos en la mesa, y que no haya tecnología en la mesa, pues bueno, la idea es que todos estemos parejos, ¿no?
Sí. Ujú. Desde luego, ese ese era el plan. Obviamente, pues, ya pasamos así como que: "Bueno, ¿y ahora qué hacemos?". Nos quedamos viendo ella y yo. Listos, seguimos cenando, tratamos de sacar palabras, pero obviamente, pues, con su molestia de ellos no no no soltaban nada, ¿verdad? <chuckles> El típico adolescente. <chuckles> Bueno
Sí, sí. Ajá. Así es. Así es. ¿Y cómo ha cambiado esto? ¿Ha ha mejorado, ya platican? ¿Cómo ha funcionado?
Desde luego. N no solo eso, sino, incluso, nos metió en un hábito que yo en mi vida pensé hacerlo, créeme, en mi vida sí. Dije: "No, pues esto a lo mejor, ¿por qué?". Porque no tenía tiempo, siempre andaba ocupado, viajaba de un lado para otro. Entonces había cosas que definitivamente no. Y aparte, pues, mi trabajo es estar, este, todo el día con la tecnología, que la computadora, que el teléfono celular, correos, jefes y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, nos metió un hábito, que obviamente pues, como ni ellos tenían Internet ni nosotros tampoco, ¿qué pasó? Primero, pues, consumimos todo el saldo del del plan del la telefonía celular, ¿verdad? <chuckles> Pero cuando se nos terminó, pues, ¿qué hacemos?
Ajá. Okey. Sí. Okey.